اب بُص، أنا كنت آآ محتاج منّك كده نصيحة في موضوع بصراحة شاغلني بقى لي فترة كبيرة أوي بصراحة.
أكيد، أنا موجود. خير قُل لي.
بُص يا سيدي، أنا أنا مُدير في في في شركة وال حاليًا يعني بقى لي فترة في موظّف قارفني حرفيًا. يعني أ مش مُلتزم بمواعيده، آآ م مأثّر على الفريق كُلّه، بمعنى الناس بدأت تحِس إن بما إن هو م س سايب كده والحياة سايبة، طب ما إحنا نبقى زيّه. آآ نتايج الفريق م ب اختلفت مِيّة وتمانين درجة.
تمام. مفهوم. بيأثّر بالسلب آه.
آه، آه، آه. نتايج الفريق اختلفت مِيّة وتمانين درجة. آآ أع طبعًا المِيّة وتمانين درجة للأسوأ. أ السلوك بتاع الموظّف نفسه أصلًا يعني خانقني، وحقيقة أنا اتكلّمت معاه كتير، ومش عارف أعمل إيه يعني؟
إمم، مفهوم. هو أنا طبعًا يعني أ قادر أتخيّل دوّة، لمّا يبقى في موظّف جوّه فريق العمل وأنت كمدير مسؤول عن أداء الفريق بالكامل، ف ويأثّر عليهم بالسلب. فأنا قادر أفهم حجم المشكلة دي بالنسبة لك طبعًا. طيب، هو سلوك الموظّف ده، مُجرّد تأخيره عن مواعيده عمومًا، والّا أ يعني في حاول تقول لي طيب إيه المشاكل بالنسبة له؟
إمم. بُص، أنا هاحُطّك في ال في ال في ال في الموضوع بصفة عامة. ال بصفة خاصة. يعني بُص، هو أنا دلوقتي آآ أ زي ما أنا قُلت لك ال الموظّف نفسه آمم جديد. آمم تقدر تقول ما حبّش الشغل تقريبًا، أو مش عارف ما جاش على هواه. أ وتقريبًا ما عندوش دَخْل تاني فبالتالي مضطر يقعد. ات غيابات كتيرة، غيابات كتيرة. آآ دايمًا بيحاول يjump in لل ال على الناس القُدام. آمم باحِس كمان إن هو الناس القديمة بتيجي تشتكي، تقول لي ده لسّه جديد وبتاع وبيحرجنا في الmeeting، وخصوصّا أمّا نيجي نعمل calibration مع ناس تانية. آآ فأنا حاولت بصراحة أخده على جنب، واعمل له coaching واكلّمه واقول له خُد بالك يا لازم يا فُلان لازم تاخُد بالك من الحتّة الفُلانية. أ أنا المدير هنا، وأنا اللي عارف كويس جدًا أنا باوزّع الناس إزاي، والكلام ده وأنت لسّه مش خبرة. فهو كانت ردوده دايمًا، ردود حاضر، تمام و وما بيعملش حاجة. يعني يقول لي حاضر وبيريّحني وخلاص، والاقيه رجع نفس الموضوع تاني.
آه. تمام. آه. آه فاهمك آه. يعني هو طبعًا يعني أ من أسوأ المواقف ال ال ال ال اللي ممكن تقابل المدير، واللي فيما بعد بتضيف لك خبرة، هي التعامل مع نموذج غير كُفء في الفريق. طيب، أ هو أصلًا في لسّه في فترة الإعداد اللي في الأول، والّا هو بقى له قد إيه معاك؟
بُص هو عت عمل هو كان بني آدم تاني في فترة الإعداد، يعني دي ال ده المُعضِلة، كان في فترة الإعداد شخص ملتزم جدًا وشخص Passion طَموح بطريقة يعني، يحسِّسك إن هو هي هيبقى حاجة جميلة أوي، آآ، أ إختلف مِيَّة وتمانين درجة بعد ما بعد ما إشتغل، مش عارف إيه اللي حَصل له!
آه. طيب، آآ، آآ، هو موجود، يعني با خلَّص فترة الإعداد بتاعته ال3 شهور الأوّلانيين وبعد كده الموضوع اتغيّر.
بالضبط. آه، بعد ما خلاص مضَى الContra مضَى العَقد، وبقى خلاص العَقد بقى زي ما أنت عارف بقى دايم. آه، فخلاص حَسّ إن هو إيه، آآ، ب بابل مسَك مكان يعني.
ضَمَن، آه. تمام. طيب آآ، برضه كنت حابب أسألك، آآ أنت مترقّي مدير على الناس دي اللي موجودين والّا أنت جاي عليهم مدير من برَّه؟
ده ده نُقطة كويّسة. بٌص، أنا آآ، كنت معاهم عادي ولكن هو ما كانش موجود، الناس اللي كانت، اللي حاليًا موجودين الStaff كُلّه كانوا كانوا صُحابي عادي، ولكن أنا أنا بَعْد فترة بقيت مدير عليهم، إنّما هو ما كانش معانا.
تمام، حلو أوي. تمام. يعني تمام، يعني هو ب الموظّف الجديد ده تمام، مفهوم، كان لسّه مش موجود لكن بقِيت زمايلك في الTeam هُم أصلًا آآ، زمايلك في الشغل وأنت اترقّيت عليهم مدير، صح كده، أنا فاهم صح؟
بالضبط، بالضبط .مضبوط كده.
طب طبيعة علاقتك بيهم، وطبيعة أدائهم هم كفريق عَمَل قبل ما الشخص ده ي ي ينضم ليهم كان إيه؟
آآ أنا أنا علاقتي علاقتي أنا بيهم، كانت علاقة كويسة جدًا، وعلاقتهم ببعض أصلًا كعلاقة كويسة ما فيش حد كان بيشتكي. كانت مناوشات عاد التنشينات العادية بتاعة الشغل العادية يعني. آمم ال ال ال الفكرة ظهرت آمم لمّا الشخص ده دخل و وبدأ بقى يعمل نوع من أنواع ال إيه، عدم الإلتزام آآ والناس مش مش مُلتزمة بال يعني ب الناس بدأت ما تلتزمش ز زيّه يعني. بدأوا يحسّوا إن إن هو طب ما هو مش
مفهوم آه. تمام. يقلِّدوه بال بالسلب للأسف آه.
بالضبط، بالضبط. وأنت عارف إن الشخص م الواحد لمّا بيكون مُلتزم، ويشوف شخص غير مُلتزم بي بيزعل. إزاي ده ملتزم وأنا مش ملتزم يعني؟!
طب تمام، حلو أوي. طيب، أنت دلوقتي بالنسبة لك أنت ال الموضوع الcoaching زي ما أنت قلُت ك كمُدير، وآآ كمان موضوع التقييم. التقييم الدوري اللي بتعمله للناس. هل كان في أي نوع من أنواع أنت قُلت حاولت تعمل معاه coaching مرّة و2 هو بي بيبيّن لك إن هو مُستَجيب والدنيا تمام وحاضر، وما فيش حاجة بتتغيّر. بالنسبة لموضوع التقييم، موضوع التقييم عندك بيتم بصورة قد إيه تقريبًا؟ آخر تقييم عملته كان إمتى؟
بالضبط. إحنا عندنا تقيي آخر تقييم عملته له كان من شهر تقريبًا، آه من شهر، آآ إحنا عندنا التقييم و آآ آآ من آآ شهري و والتقييم ممكن تعمل
إمم. إمم.
من حين لآخر يعني على حسب الإحتياج الشغل، لكن أنا مشغول فاهمني؟ مشغول بحاجات تانية كتير، آآ فبالتالي آمم، يعني باحاول أعمله على قد ما أقدر شهري فقط يعني.
تمام. تمام. طب أنتَ لو عملت تقييم شهري، هو كان آخر تقييم، آآ كان في أكيد حاجات سلبية بناءً على شكوِتَك دي، صح كده؟
طبعًا، طبعًا كلمته فيها، آآ وقُلت له لازم تاخد بالك إن ال آمم، يعني اللي أنت عملته في حتّة المواعيد وعدم إحترام المواعيد، يطلع يتحجج بقى، لا لا ده ده أنا ده أنا ك ده أنا والله ملتزم جدًا، أنا بس مشكلتي إن إن أنا بس إيه، آآ حصلت لي ظروف ويقعد بقى يخترع أي حاجة، آآ وبيبان إن هو مش م م يعني ما عندوش حاجة غلط، بي يبين لك إن هو ماشي صح و.
دايمًا بيلاقي أعذار ومبررات يعني.
أظن م م م م مُقنِعة جدًا كمان <chuckles>
طيب آآ، في حِتّة زي دي، لو قِدرنا برضه عشان من من خلال النقطة دي نقدر نفهَم دورك أنت وصلاحياتك كمدير. لو إحنا دلوقتي بنتكلّم، يعني أنت دورك كمدير، أنا دلوقتي نفْس الظروف، معاك في نفْس البلد آآ، آآ، وزمايلك نفْس القِصّة كُلِّنا مُلتزمين بميعاد الحضور، أنت عندك مشكلة، عندك عُذر، حصل مرَّة أكيد مش كل مرَّة. دي حاجة. لو فرَضنا كمان إن في حاجة هتحصَل معاك كل مرَّة، فأنت برضه مُطالب إن أنت تعمل حساب الوقت ده وتطلَع بدري. هل جرّبت مثلًا إن أنت تحُط آآ بُناءً على اللايحة بتاعة ال الشركة أو ال ال يعني حاجة مش خاصة بيك أنت، مش أنت اللي هتقولها أو أنت اللي هتخترعها يعني، تمام؟ كُلِّنا هيتطبّق علينا الموضوع ده، أيًا كان، اللي هيتأخر، أيًا كان طبيعة الجِزا مثلًا، لَفْت نَظَر، خَصم نُص يوم أيًا ك ولو اتكرَّرِت يبقى خَصم يوم كامِل.
امم. إمم. إمم.
لمّا ده يبقى ماشي على الكُل، أيًا كانت الظروف، هل جرَّبت حاجة زي كده؟
هي الفكرة إن أنا م الحاجة دي مش بتاعتي، أنا مش مش HR فاهمني؟ فبالتالي أنا بارفع للHR والHR بقي ي إيه ي يت يشوف الموضوع ده، ودايمًا هو بيخرج من الHR على طول ي يب ي يُخرج لهم بحاجة أ أ آمم، تقدر تقول مقنعة، آآ فده مأثّر على الفريق، فالفريق التاني يقول لَك طب ما هو شوية يقنع الناس، كل شويّة يبعت حاجات وبالتالي الناس تقتنع ب بوِجهة نظره، ففي حاجة غلط، في حاجة غلط بتحصل، آآ ف فهي دي الفكرة أنا م أنا م يعني، حابب هو هو شخص مل مش مل يعني مش أحسن حاجة في الالتزام، ولكن آمم كويس في الشغل فاهمني؟ هو ده اللي يخلي الواحد باقي عليه، إمم.
أنا كنت لسه أ آه أنا كنت لسه هاسألك عن ده، أ أدائه هو نفسه أو أرقامه يعني على حسب طبيعة شغله، وعلى حسب طبيعة شغلك ان يعني شغلكم عمومًا، آآ في الحتة دي أداؤه عامل إزاي؟
إمم. بُص هو في الشغل، الحقيقة في الشغل ك ف كويس، يعني مش هاقول لَك لأ هو في الشغل كويس جدًا كمان، آآ فبالتالي يعني باحس كده إيه طيب، <tsk> ما هو أنا لازم أصبر عليه شويّة، باقول لأ ما ينفعش، آآ ما هو برضو مأثّر على الteam هي دي بقى المعضلة بالنسبة لي بصراحة.
تمام. يعني هو بالنسبة في الشغل تمام، بس هي اللي فاهمُه مِنك مُشكلتين، مشكلة إن هو بي بييجي متأخر، أو عَنده مُشكلة في التزام بالمواعيد، تمام. ومشكلة تانية، اللي هي فكرة الjump in أ اللي أنت قُلت عليها، أو إن هو مُمكن يكون بيتخطى الناس القديمة، وبيعمل مشاكل في meeting أو كده. صح كده؟
أي بالضبط الله ينور. هي دي الفكرة.
تمام طيب. لو ابتدينا بالمشكلة التانية، مُشكلة الjump in وإن هو مُحاولة التخطي في حاجات كتيرة جدًا مُمكن آآ لو في meeting أسبوعي وعشان أنت ما تخصَصش حد، وما تحرجش حد، مُمكن تتكلم فيها كtopic من الموضوع ال إيه المهارات تطوير الفريق. هتتكلم عن طبيعة العلاقات بين الفريق وطريق وطريقة التعامل، وطريقة إن كل واحد يلتزم بدوره، وطريقة أهمية احترام الأقدمية، وهتضرب مثال على نفسك بده. لأن أنت يُعتبر أنجح مثال في الteam أنت أصلًا كُنت واحد من الteam وعشان أنت كُنت أكتر واحد بتطبق ده مع شُغلك الكويس، فده ادّى لَك فُرصة الترقية، يعني أنت ما اترقيتش بس لمُجرد إن شُغلك كويس، مش معنى إن الشغل كويس بس، إن ده سبيل للترقية. لازم كمان تكون علاقاتك كويسة، ولازم تكون طبيعة تقديرك لإيه لأقدمية الناس وعدم ال ال القفز أو تجاوز و ومستوى الcommunication يكون مضبوط. لما تضرب مثال بنفسك للترقية أعتقد دي حاجة مُحفزة، وفي نفس الوقت أنت بتدّي برضه كده يعني إيه رسالة خَفية إن طبيعي جدًا جدًا إن مش معنى إن شُغلك كويس إن أنت تتخطى، أو إن أنت تتجاوز أو إن أنت تعدّي على صلاحيات زُما زمايلك يعني إيه رأيك بالنسبة للحل ده كده للفكرة التانية؟
إمم. إمم. حلو. حلو أوي. إمم. ال الحقيقة الفكرة جميلة بصراحة، فكرة إن أنا أ أضرب مثال على نفسي فكرة ممتازة بصراحة، وأعتقد آآ إن أنا لو عملت حاجة زي كده هو آآ يعني ممكن ي يتفَهَم أكتر إن الحياة ما بتتاخدش كده، وإن واحدة واحدة step by step، ما حدش بيطلع مرة واحدة، يعني هو متفهم إن إن الشخص لما بيكون عنده طموح، وشخص آآ حابب يبقى حاجة بي بيحاول يبذل وخصوصًا لو إمكانياته مساعداه، يعني خصوصًا لو إمكانياته مساع آآ بيحاول يدخل عاوز يبقى حاجة، ما قلناش ح ولكن مش كده يعني ما تتاخدش
بالضبط. بالضبط. بالضبط، بالضبط. بالضبط م من غير ما يحرج زمايله أو من غير ما يتخطى أقدميه، في حاجة تانية هاقولها لَك برضو هتربط الفكرتين ببعض اللي هي فكرة آآ نجم الشهر أو Star Of The Month، يعني أنتَ لو بتعمل التقييم بتاعك بصفة شهرية، أو التقييم ده هيكون مرتبط بأرقام التحقيق، أنتَ ممكن تعمل فكرة نجم الشهر، اللي هو أ أكتر شخص يعني آآ شغله أو أرقامه كويسة، وفي نفس الوقت مواعيده مضبوطة، وفي نفس الوقت كمان إن هو علاقاته والدنيا تمام ومافيش شكاوي تقريبًا حاصلة منه، بده أنتَ بتحاول ترسم صورة موظف مثالي، وبتأكد على نفس المشاكل اللي هو بيعاني منها، ولو اقتطعت إن شاء الله حتى ده لو يعني من كل واحد 50 جنيه، بحيث إن هي تبان مكافأة كويسة، وحتتبلغ بيها المديرين اللي فوق، هيبقى حافز للناس كلها مش ليه هو بس، وفي نفس الوقت ممكن تعالج بيها المشكلة اللي عنده بطريق غير مباشر. إيه رأيك؟
حلو. إمم. إمم. حلوة ال حلوة الفكرة دي بصراحة، يعني الفكرة الأخيرة دي ممتازة، أعتقد ممكن أبدأ أنفذها، بحيث إن إن هو يتحفز بما إن هو عنده الطاقة دي. أنا بصراحة باشكرك بجد، اديتني شوية أفكار جُمال أوي و وفتحت لي آآ حاجات ما كنتش واخد بالي منها. باشكرك بجد، شكرًا ليك.
بالضبط. العفو، أنا دايمًا موجود أكيد إن أنا أسمعك، وأحاول إن أنا أساعدك في المشاكل اللي أنتَ بتقابلها. العفو ل